هو الموضوع جِه صدفة بحتة، آآ إننا في مرة دخلنا مثلًا في حاجة كان فيها علاقة بالvoice وكده والتسجيل، ودخلت فيها، وأنا لا أملُك م يعني موهبة في الموضوع ده نهائي، يعني ما كُنتش ما كُنتش أصلًا أتخيل إن أنا ممكن أعرف أعمل حاجة زي كده.
امم، احكي لي. امم. امم.
وجه الموضوع بالصدفة البحتة لاقيتني حبيت الموضوع، واشتريت Mic بقى وضبَّطت الدنيا، بعد كده أخو جوزي بيشتغل في حاجات ليها علاقة بالDrip shipping ،marketing وحاجات كده.
امم. آه. آه.
فجِه صدفة إن إحنا بنقول إن أنا باشتغل في حاجات كده، فقال لي: "طب ما تجربي تعملي voice over لمنتجات لينا، ونشوف الدنيا تمشي والّا لأ" لاقينا الموضوع نجح جدًا، فاخدوني معاهم، <laughs> أخذوني معاهم. <laughs>
ما شاء الله امم، طب حلو، طب مين مين اللي عرفِك في الأول خالص، على موضوع ال التسجيلات و و والحاجات دي، يعني صاحبتِك، آآ أنتِ قلتِ بعد كده اللي خلا اللي جاب لِك زباين بقى و وشغَّلِك هو أخو جوزِك لكن في الأول الموضوع جِه إزاي؟
بالضبط. الموضوع جِه إن واحدة صاحبتي جالها شغل في المكان، ده و وهي برضو ال كانت لا نَفْقه كُنا يعني، كُنا على الله حكايتنا في الحوار ده نهائي يعني ما فيش أصلًا، كُنا بنشتغل في حاجة في أسنان وكورسات وحاجات كده، فجأة هي دخَلِت في الموضوع ده، فلمّا دخَلِت في الموضوع ده، يعني إيه قالت لي سجّلي، سجّلي دي قمت قايلة لاخويا سجّل، <laughs> فأخويا دخل قبلي، ودخل في الموضوع وحبه، ف فلقيتني قلت له طب ما يعني أ تعالَ دخلني معاكم فدخلت، لقيت إن أنا لأ، حاجاتي كانت تمام والدنيا كانت حلوة، أنا أصلًا كُنت حابة الموضوع يعني ممكن كُنت أقعد بال6 ساعات كان الموضوع لذيذ، فلقيت إن أنا حبيته.
امم. امم. آه. <laughs> امم. امم. امم، الصاحب ساحب، آه الصاحب ساحب وهي سحبتِك في حتة حلوة يعني
جدًا. <laughs> سحبتني في حتى أنا أصلًا ما كُنتش متخيلاها، هي أصلًا يعني أنا فاكرة أول مرة قبضت فيها أنا ما كُنتش مصدقة الرقم، لدرجة إن أنا قعدت اقول لها هو ده بجد، يعني أقبل الكلام ده مش نصب، <laughs> هي تقول لي يا ستي مش نصب، <chuckles> خالص فكانت فرصة جميلة جدًا واتعرفت فيها علي ناس كتير بصراحة.
آه. امم. <laughs> مش مصدقة. آه، مش مصدقة.